Ну вот скажу так, я всю жизнь прожила там с бабушкой, то есть у меня такая семья была мама, бабушка, брат и я, да, и вот моя бабуля у меня мама работала, у меня мама бизнесвумен такая, да, и моя бабушка это человек, который нам готовил завтраки, обеды, ужины, да, то есть всё, что вот готовила бабуля, это мне ка
Мгм. Ага. То есть на ней как бы было всё домашнее хозяйство? Мгм, мгм.
Да, да, да, да, да, и вот если вот там сп спрашивать, что такое бабушка, вот, э, кто такая бабушка, я могу просто описать свою бабулю, она вот конкретная бабуля, которая там вот лучше всех готовила, лучше всех закрывала наши косяки, там, что мы как-то плохо себя вели, да, то есть это реально бабуля, да, вот, и М-да.
Ага. Ага, ага. Ну, интересно. Вот, кстати, не каждому повезло иметь такую бабулю.
Да. Да, да вот бабуля это вот прям не знаю это реально самая лучшая самая прекрасная она. И вот я хочу так сказать что вот, а, у меня бабуля она, м, ну как бы крещёная татарка и она умела хорошо готовить и русскую кухню, и, соответственно, хорошо готовила татарскую кухню. И вот я да.
Мгм. Ага. Ага. А, интересно, какое разнообразие у тебя, видишь!
Да. Да, да, и я, мне вот всегда, м, я помню, и там в университете я там привозила пирожки, которые у меня бабуля там готовила, да, там, отправляла и они. Губадия- этот получается такое слоеное тесто, да.
Ага. Ага.
А там получается идет, э, к э, сладкий творог такой, его делают тоже, он кам карамелизированный такой, плюс ещё там изюм, слой ещё творога, а, тесто, и это называлось губадия. И у меня вот, э, по русско-языч ну, русская подружка была, и она говорит: "Пожалуйста, попроси бабулю ещё раз с приготовить губадию". И каждый раз, когда я там ездила, <chuckles> а, дом ну из дома вот в общагу, я всегда привозила это губадию, потому что это было ч что-то невероятное. Это очень слад Мгм.
М. Ага. Ага. Ага, ага. <laughs> Ага. Ну, то есть, э, если ты говоришь про университет, ты же, значит, уже была прям уже не ребёнком, даже уже достаточно взрослая девушка, а всё равно бабушка готовила, да, ведь? Мгм.
Да. Да, да, да. Я в да, я хочу с Да, да, то есть, а для нее я я всегда я я считаю, что вот для бабули я всегда была той маленькой внучкой, да, а которой там нужно отправить чтобы она там не голодала там вот это вот вот это всё. Вот в детстве это всегда так было у нас, э, бабуля там с утра позавтракай там, приготовит. У нас вот всегда вот на завтрак вот я прям помню ты вот встаешь в школу, да, там, у тебя бабуля уже всё у тебя всё у бабули всё готово. Э.
<laughs> Ага. То есть она вставала, видимо, рано утром, да, вот готовила эти вот ваши завтраки? Мгм.
Да, да да. Да.